يعني أنا لمّا بابدأ إن أنا أتعامل معاهم وأتكلم معاهم، هُم بيصط يعني أول حاجة بيصطدموا بيها اللي هو أنت بتتكلم بتتكلم إنجليزي وبتتكلم اللغة كمان بتاعتنا، هو آآ، أ أنت بتتعلم بسرعة إزاي هو وأنتم مش يعني مش ب بتتكلموا مصري بس، هو حتى كمان بالنسبة له هو مش عارف إن في حاجة اسمها لغة عربية، هو بيتكلم على إنه هُم الانغلاق معاهم
أوه! آه. المصري دي لُغة لوحدينا إحنا، آه.
بالضبط، هو الانغلاق معاهم بالنسبة لهم، لأن إحنا رومانيين بنتكلم روماني، آآ، الألمان بيكلموا ألماني، فأكيد المصريين بيتكلموا مصري، فاهم؟
ياه! بيتكلموا مصري ها، <laughs> آه تمام.
فهو الانغلاق بتاعهم كان واصل للمرحلة دي، فهو بيتصدم إن هو إيه ده أنت بتتكلم لغات تانية؟ بعد كده بشوية مثلًا تلاقيه مثلًا أنت بتشرح له مثلًا حاجة في الكمبيوتر أو بتشرح له حاجة ممكن نعمل كذا، إيه ده هو أنتم عندكم إنترنت؟! أصلًا! <laughs>
للدرجة دي! للدرجة دي <giggles> آه، لأ صعب، أنت كده كان عليك أنت عليك حِمْل تقيل أوي إنك تغيّر الصورة دي.
آه، آه، آه، أنا دي قابلتها كذا مرة، وعلى الناحية التانية بر م مش لوحدي، يعني هو برضه ال العرب منتشرين في كُلّ حتة والمصريين برضه منتشرين في كُلّ حتة، بس هي الفكرة إنه آه أنت بتصطدم بناس يعني كُلّ ما بتْغوّط أكتر، أنت بتحاول إنك تغيّر صور نمطية كتير وخاصةً بقى عن كوْنك كمان عربي، فهو أنت ليه مش مش شخص معاك فلوس كتير وبتصْرف زي الصورة النمطية اللي عندهم بالنسبة للناس اللي في الخليج، تمام.
أيوه. آه، يعني هُم هُم كده الفكرتين اللي عندهم كمصري: جِمال ورِمال وشوية عرب، ولو أنت هو يعني انفتح شوية و و واعتبرك عربي يبقى ثري ومعاك فلوس و آه ودُوَل البترول.
بالضبط عربي عربي أنت معاك فلوس كتير جدًا. <chuckles>

كتير، كتير، ب يعني أنا قعدت أعمل ده كتير ويعني مثلًا من الحاجات اللي أنا فاكر إن هُم كانوا منبهرين لمّا أنا عملت قعدة كده، وفرجتهم على م ساعة لمّا موكب المومياوات لمّا اتنقل من المتحف المصري وراح المتحف المصري الكبير، أنا عملت قعدة، عملت قعدة واللي "هو إيه ده إيه الshow ده إيه! ده أنتم" مش عارف إيه، بس برضه يعني ال كان صعب إن أنا ادوّر على حاجة صعب بالنسبة لهم إن هُم يفهموا برضه النقطة اللي هي في النُص بتاعة اللي هو إحنا برضه لسه ب حضارة فرعونية ومركزين برضه إن هُم شايفين ده، اللي هي دي الحاجة اللي يعرفوها عن مصر، وفي نَفْس الوقت توريهم اللي هو لأ في في حضارة في حوارات في في عماير طويلة في يعني هُم أنا كنت مركّز أكتر إن هُم يشوفوا الانبهار اللي في الموكب، آه، بس أف أ يعني أشاور لهم على مثلًا العماير اللي في مجمع التحرير، إن في هناك مطاعم عالمية هُم يعرفوها، فاهم؟ يعني بقى بقيت بتشاور على حاجات مختلفة، اللي هو تبهرهم أك
إمم. آه. أكيد انبهروا، أكيد انبهروا هُم بحاجة زي كده. أها. آه. في اختلاف. آه، آه. أها، آه. أ حلو ده. آه أم حلو. طَب وهل الصورة بقى الذهنية عندهم بدأت تتغيّر فعلًا؟
بدأت تتغيّر خاصةً لمّا ناس منهم بقى بييجي لهم شجاعة إن هُم ينزلوا، لإن مثلًا كانوا شايفين إن مصر بؤرة مثلًا أ يعني بؤرة من البؤر الخطر في العالم ف مش أمان.
مش مافيهاش أمان، آه، مافيش أنا مافيش نسبة أمان، آه، آه، آه فعلًا.
فأنت لمّا بتقعُد وتفهمهم، وتشرح لهم والكلام ده، بتبدأ إن هُم يقولوا: "طَب ما تيجي نسافر نجرّب." فيسافروا يجرّبوا، يرجعوا خاصةً لو أنت م م راسم لهم كل حاجة عشان ما يصتدموش بأي صور وحشة، ف بيرجعوا اللي هو إيه ده؟! إيه ده؟! دي دي مش رملة يعني يعني هو آه فيها صحرا، بس هي بس
إمم. آه، بدأ آه، بدأ يشوف بلد حلوة، بلد جميلة، شاف الطرق إزاي الث الثورة المعمارية اللي موجودة، فبدأ بقى يحس لأ، إن الصورة الذهنية اللي كان بانيها من الإعلام، صورة غلط.
بالضبط، دُول مش بَدو، دُول مش كلّهم بَدو.

في العالم عامةً. هم العالم عامةً بالنسبة لهم المصريين هم دول، بس، ما يعرفش أي مصريين تانيين. يعني أنا مش مش هاستغرب لو حسّيت إن هم شايفين محمد صلاح ده كان واحد بيلعب كورة، آآ شراب في في وِسط الصحرا وحد اكتشفه. يعني فاهم، حد اكتشفه وهو بيكتشف الآثار، فاهم؟
آه. طبعًا. طيب. <laughs> آه، آه، يعني كان بيلعب حوالين الهرم مثلًا، آه. آه.
بالضبط. كان بيلعب حوالين الهرم بكورة شراب في وِسط الصحرا وواحد من الناس اللي بتنقَّب عن الآثار الإنجليز، خَدُه، حَس إن فيه موهبة مثلًا فاستك فاكتشفه في إنجلترا، فاهم؟ مش هاستغرب لو ده السيناريو. <chuckles>
آه. <laughs> طيب طيب، ما كنتش بتحِس إن في يعني تصادُم في إن هو يعني أو صورة مش حلوة أو بصّة مش حلوة في أو طريقة التعامل مش ت ظريفة إن هو باني عنّك فكرة إن أنت واحد بقى جاي من الصحرا والجِمال وتقريبًا ما بتعرفش أصلًا تت تت تتعلّم ولا تتكلّم كمان يعني.
إمم. بُص، خلّينا نقول في المُجتمعات المُنغلقة إلى حدٍ ما، كانت ردود الأفعال في الأغلب بتبقى على الطرفين، مُتطرِّفة شوية. يا إمّا شخص مُتخوِّف منّك أصلًا، يعني هو جاي لك ب ب بِحذر ب يعني، آه، بحَذَر. يتعامل بحَذَر، يتعامل معاك بحَذَر من الأول.
إمم. فيبعد عنّك، من الأول كده يبعد عنّك وما يتكلّمش، آه، آه. أو يتعامل بحَذَر، تمام.
أو عن الناحية التانية، هو أنت جاي من مصر! ويبدأ بقى طبعًا الصورة النمطيّة تاني، مصر، الهرم مش عارف إيه.
الهرم، الجبل آه، آه، آه. <laughs>
بالكتير أوي بالكتير أوي لو شخص مُنفَتِح شوية ومُغامر في حياته، يقول لك أنا كنت هناك، أنا رُحت الغردقة على فكرة ومش عارف إيه، وانبسطت أوي هناك. فهُم بس دُول ردود الأفعال اللي أنت ما فيش رَد فعل اللي هو اللي في النُص بتاع، تمام، تعامل ع طبيعي لأ، هو يا إمّا بيبقى حد بيتعامل معاك بحَذَر وخوف شوية ويا إمّا بيتعامل معاك ب ب براحة وعايز يساعدك وعايز مبسوط إن في حد من مصر، حفيد الفراعنة بيتكلّم معاه، بس.
أيوه. أيوه. إمم. <laughs> آه. آآ، ط أنا مبسوط جدًا بالكلام اللي أنت قُلته لي دوّة و وطريقتك في التعامل مع إنّك تغيّر يعني الصورة عند الناس النمطيّة اللي واخدينها عن عن المصريين دية، آآ أنا مُتشكِّر جدًا ليك.